Oo, yan yan, may pet ka pala no, ayos, tama ganda, maganda yan. Ako naman, oo, so ayun, um, i may pet din ako. So, pusa nga lang cat. <clears throat> Yun eh, madalas naman din siyang tulog. So, ang ginagawa ko, 'pag natutulog siya sa kama ko kasi, di
Mm, oo. Ikaw? Oo. Ah.
hihiga din ako dun, parang stress reliever, ganyan. <chuckles> Um, tapos lahat ma lalaruin ko siya ng mga ilang minutes para at least. Yung libangan ba eh, hindi lang para sa'kin, ganun. So is, parang na
Oo, mm, mm. Oo. Parang sa inyong dalawa na din. Parang bonding.
Oo, ganun. Yung parang yes. Tas isa pa pala yung minsan kasi yung mother ko nakatira dito kami sa ancestral home pa rin nakatira. Ako, mga ilan sa mga kapatid ko, tsaka ang aking nanay, father ko. So pag ganyan medyo parang ano. Ay, parang medyo tuloy-tuloy na yung trabaho ko, medyo nananakit na yung mata ko kakatitig sa screen, kunyari. Punta akong nanay ko chika-chika <chuckles> kung ano ano kasi may nanay ko medyo mab ma malabas eh, alam mo yun? <chuckles> Ma maano siya outgoing siya as a person ko, ako hindi eh. Ano ko eh, introvert parang nad namana ko sa tatay ko. <chuckles> Pero yun, ayan, tas minsan naman, lalabas ako meron kaming mga halaman na yun yung pa parang hi-hin hindi dun sa labas. Parang indoor siya, so ako yung nagdidilig nun.
Oo. Oo. Mm. Mm. Oo, oo. Kwentuhan, oo. Oo. Ah, oo. <chuckles> Oo. Didilig ka na lang, mm.
Oo, sot kahapon ko nga nga lang ginawa yun, para ma-libre ako ngayon kasi minsan nakakalimutan ko. Um
Oo. Mm. Oo yun, na pagdidilig, no? Parang ay, kala mo kahapon, oo, kala mo nadiligan mo, hindi pala.
Oo, kasi hiwalay sila, eh, oo. Totoo, kasi totoo yo oo. So yun yung mga kahit mga maliliit na bagay. Na na parang sabi mo, di ba ah, parang na tutunganga ka na lang, actually, na-appreciate ko na rin yun. Dati, naano ako sa ganon. <laughs>
Oo, na ginagawa. Oo, oo yung pagtunganga <chuckles> Oo, 'di ba parang ano ang laking bagay na din na nakatulala ka lang, tapos wala kang iisipin, tas blanko yung utak mo. Oo, minsan nakakatulong siya talaga.
'Di ba? Mm. Wala ka iisipin. <chuckles> Parang form ng meditation na rin. Ah, speaking of that, ah, si go, go, go.
Mm, tas na o eh, mm. Ay, naisip ko lang din kasi minsan pala, ano, kumakain ako. Kapag ano, parang 'pag sa labas bibili ka ng meryenda. 'Pag sa bahay, magluluto ka ng meryenda para stress reliever din, ayun.
Ayun, siyempre. <chuckles> Meryenda. <chuckles> Mm, mm. Ay, oo, tama tama, gusto ko yan, ayun, nakalimutan ko rin yan, ah. <chuckles> Um
Mm. Mhm, di ba, ang pagkain.
Pagkain tama. Um, sa'kin kahit ano lang, eh, um, tortillos tsaka ano <chuckles> yung coke, oo. <laughs> Parang ano lang, balik high school ganun. <chuckles> Oy, pero nag enjoy ako sa ating ano, pag-uusap ngayon.
Oo. Ah, parang comfort food? oo. Mm. Mm, mm. Oo, oo nga eh, usapan salamat sa mga ano naibahagi mong paraan ng pamamahinga. <chuckles> Oo.
Mm, sa'yo rin, ah, nag-enjoy ako. Sana maulit, ano?